Ya, gerçekten hayatımızın aslında her anındalar, eee, ve benim hayatımda daha doğrusu, eee, her anında. Çünkü sabah uyanıyorum, alarmla uyanıyorum ve ilk dokunduğum şey telefon oluyor yataktan gözümü açtığımda. Yani, bu anlamda ilk, eee, şey hayatıma giren telefon oluyor sabahın ilk saatleri aslında baktığında. Eee, sonra orada bakıyorum ki bildirim var. E, bir bakayım bildirimlere. Önemli bir şey mi gelmiş? Biri, önemli bir şey mi yazmış? Ailemde acil bir durum olmuş mu? Uyuyorum çünkü, sessize alıyorum ben. Eee, gece uyku moduna alıyorum. Eee, alarm dışında duymuyorum hiçbir şey acil bir arama yoksa üst üste.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Süper. Hı hı. Çok iyi. He he. Evet.
<chuckles> Böyle olunca da tabii, şey yapamıyorum, yani, hani, d bakmadan da geçemiyorum. Hemen okuyorum. Ama, tabii, bunun bunun iyi yönleri, çok iyi yönleri var bence. Günümüzde düşünürsek bunu benim hayatımda, eee, akıllı telefondan sonra ben acaba akıllı telefon olmasaydı gerçekten o bütün yolları öğrenebilir miydim yaşadığım yerde diye bin kere düşünmüşlüğüm var. <chuckles> Çünkü
Evet. Hı hı. Hımm. Hı hı. Evet, yani ş hı hı.
Devam et lütfen.
E dinliyorum ben. <chuckles>
Eee, hayatta çünkü bakıyorum şimdi, şeyi açıyorum, haritayı açıyorum. Bunu bir dene deneyimlemeye çalıştım bir gün. E, bakıyorum sokağın ismine. E, şimdi sokağın tab eee, şeyleri de yok artık eskisi gibi, eee, her sokağın o, eee, tabelaları da yok. İşte, ııı, hızlı bir değişim var şeyde, hayatın kendi içinde, binalarda, eee, restoranın yeri değişiyor, ismi değişiyor. Ha hatırlamıyorum ki. <chuckles> Hani, ben o, eee, navigasyonu olmasa herhâlde bir yere gidemeyeceğim diye düşünüyorum, yani, iii, kolay kolay.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Ha ha. Imm, yani. Hı hı. Çok iyi anlıyorum böyle düşünmeni, doğru söylüyorsun. Peki, aslında, eee, bir tane iyi, bir tane kötü özelliğinden bahsettin, akıllı telefonların. Sence iyi özellikleri mi daha baskın yoksa kötü özellikleri mi?
Hımm. Evet.